Halo.
Iya, halo Kak, selamat malam. Iya, selamat malam juga. Gimana nih kabarnya, Kak?
Iya, selamat malam. Aduh. Mhm, mm mmm. Aduh, iya iya. Baik baik, heeh. Gimana, Masnya, gimana kabarnya? Mhm. Aduh. Mhm mhm.
Alhamdulillah Kak, baik, walaupun hari ini kayaknya masih kerja ya, pada kerja gitu kan? Masih pada ini ya, karena kan masih heeh, hari kerja gitu kan. Nah, kita biasanya kalau misalkan kerja gini kadang juga ngerasa stres ya, Kak? Wal kalau misa mhm, iya betul karena kan mungkin heeh, banyaknya biasanya kalau di kerjaan itu stres dari tekanan atasan, atau mungkin tekanan kerja sendiri kali ya?
Waduh, iya masih ada ha hari kerja. Mhm mhm. <chuckles> Heeh heeh. Iya, banget. <laughs> <sucks teeth> Aduh. Mhm mhm. Iya, benar. Aduh. Mhm mhm, tekanan kerja sih biasanya sama ini, apa, ruang lingkup kerjanya biasanya, lingkungan, teman-teman kantor, itu biasanya <chuckles> bikin stres. <laughs> Aduh. Mhm mhm.
Iya betul. <chuckles> Mhm. Oh, iya betul betul betul, betul betul. Heeh, e emang ke dari Kakaknya sendiri gitu, biasanya kalau Kakaknya gitu kalau boleh tahu ya aku, eee, apa sih yang biasanya Kakak lakukan gitu saat merasa stres, Kak?
Mhm, iya. Baik. Mhm? Mhm. Heeh.